Esatto, finalmente esa esatto, perché eran 4 ehm, cioè erano mesi che che continuava a vedere ogni tanto qualcuno che lavorava, però insomma, sì, alla fine no non è stata lunga anche per loro, ecco. <chuckles> È stato lungo per tutti, sì, sì, sì.
<chuckles> Eh, sì. <chuckles> Eh, certo immagino, immagino. Senti, uhm, così per, ehm, per concludere la nostra chiacchierata. Ehm, siccome, ehm, mhmm, diciamo purtroppo te l'hanno fatta un po' penare, uhm, però alla fine fortunatamente tutto è andato bene e adesso stai vivendo nella nella tua casa. Ehm, ad ad una persona che appunto, uhm, sta avendo, ehm, le tue stesse difficoltà di quando eri in cerca, di quando dovevi comprarla. Ehm, avresti qualche consiglio pratico per riuscire a muoversi, uhm, tra tutte queste pratiche burocratiche e sbattimenti vari?
Sì.